ถูกต้องเลยค่ะ แต่ว่าทาง บ้านเองจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ลงมาจากเงินเดือนน่ะค่ะ ก็คือหัก หัก เป็นเปอร์เซ็นต์ อาจจะไม่ได้เก็บเป็นยอดอย่าง สามพันสี่พัน แบบนี้น่ะค่ะ
อืม ค่ะ โอ้โฮ แล้วปกติ ค่ะ อืม อือ แล้วปกติแล้วคุณบ้านเนี่ยเก็บเยอะไหมคะต่อเดือน?
ต่อเดือน ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่เยอะค่ะ ติดช็อปปิงเหมือนคุณหมวกเลย แต่ว่า หลัง ๆ มาพอเราเริ่มมารู้ตัวแล้วว่าเรามี สิ่งที่เราจะต้อง ทำในอนาคต <chuckles> เราก็เลยเริ่มทยอยเก็บ เพิ่ง เพิ่งมาเก็บหนักหลัง ๆ นี่เองค่ะ
อา อืม ปั้นหนัก ปั้นหนักเนาะ <chuckles> อืม ดีเลย ๆ ค่ะ อา ดีเลย ๆ แล้วก็ แต่หมวกอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่า หมวกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เก็บเงินนะคะ แต่เคยมีช่วงหนึ่งค่ะ ที่ว่ามี แพลน ไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะคุณบ้าน ก็เลยแบบว่า โอ้โฮ! ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินกันจนได้ไปเที่ยว แล้วรู้สึกว่า โอ้โฮ มันเป็นทริปที่แฮปปีมาก ๆ เลย แล้วคิดว่า ถ้า จะทำให้หมวกเก็บเงินอีกครั้งเนี่ยค่ะ เป้าหมายแล้วก็สาเหตุที่จะทำให้เก็บเงินเนี่ยค่ะ น่าจะเป็นการไปเที่ยวค่ะ ที่สามารถกระตุ้นให้เราเนี่ยเก็บเงินได้ค่ะคุณบ้าน <chuckles> เพราะว่าถ้าเกิดให้อย่างอื่นอะ หมวกรู้สึกว่า เหมือนอาจจะเป็นแบบข้อเสียของหมวกแล้วกันค่ะ หมวกเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเก็บเงิน แล้วก็อาจจะคิดว่า โอ้ ปัญหามันยังไม่เกิดเลย ไม่ต้องเก็บก็ได้ อะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณบ้าน แต่ก็แบบว่า คือมันมีเหตุการณ์ให้เห็นอยู่เยอะในปัจจุบัน แต่ก็ตัวเองเนี่ยยังไม่สามารถทำใจได้สักทีเลยค่ะคุณบ้าน <chuckles> ก็น่าจะเป็นข้อเสียของหมวก
อืม ค่ะ เข้าใจ ได้ค่ะ ใช่ ๆ มันมีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสังคม หรือว่าสื่อออนไลน์การตลาด แล้วการตลาด ช่วงนี้ทำ ดีมากคุณหมวก อันนี้เข้าใจคุณหมวกมากเลย เพราะว่าการตลาดเขาค่อนข้างที่จะ ดึงดูดเป็นพิเศษเลย แคมเปญ โค้ดส่วนลดต่าง ๆ แล้วเราลองคำนวณ ก็คือมันถูกนะ ถูกกว่าที่เราจะไปซื้อตามห้าง อีก
ใช่ ใช่ค่ะ อืม ใช่ อืม
ใช่ แล้วก็สนุก ด้วย
ใช่ อยากจะบอกว่า เดี๋ยวเนี้ยค่ะคุณบ้าน ถึงแม้ว่าหมวกเนี่ยจะช็อปปิง แต่หมวกเนี่ยไม่มี ไม่ได้ไปเดินห้างแบบนานมาก ๆ เพราะรู้สึกว่า เนาะ เราไม่จำเป็นต้องไปเดินห้าง ยิ่งเราไปเดินห้างอะค่ะ เราจะยิ่งเสียเงินมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันบ้าง ค่า ข ของกินบ้าง หรือว่าเนาะในห้างอะส่วนลดมันจะได้เยอะไม่เท่ากับในแอปพลิเคชันค่ะ ถ้าสำหรับหมวก
อืม